Imm, ya <chuckles>
Öyle olabilir mi o insanlar?
Olabilirler. Yüksek ihtimal öylelerdir diye tahmin ediyorum. Yargılamak istemiyorum çok fazla. Eee, dediğim gibi etrafımda öyle insanlar yok. <chuckles> Hı hı. <chuckles>
Ha ha. Sanki gezerken de, eee, telefonundaki görsel kaydırır gibi geziyor. Ooo, yani öyle yapıyor olabilir. Eee, çünkü, eee, çok kısa kısa geçtiği için hah, şurada fotoğraf çekti, kısa kısa geçti. Yani ne mimari yapıya baktı ne tarihini okudu. Eee, ne, işte, oturup yediği yemeğin <chuckles> özelliğini araştırdı. Eee, olabilir, iii, belki. Hı hı.
Hımm. <chuckles> <chuckles> Tadına varabildi. Olabilir, olabilir, gerçekten olabilir. Yani bu dediğin bence, eee, öyledir diye düşünüyorum. Iıı, ya bu noktada, ımm, ya gerçekten, eee, sosyal medyaya, eee, kendini kaptıran insanların sayısı çok fazla ve gün ge eee, gün giderek artıyor gibi. Hani onu kullanmayı bilmek lazım. Kontrol altında tutmak lazım. Eee, kaptırmak çok kolay çünkü, eee, artık oradan, eee, gelir sağlayan insanlar da var. Eee, hani, ama hayat sanki birazcık yüzeyselleşiyor, yani, o derece daldığında bu konuya. Eee, o yüzden, eee, ben şey buluyorum ya hani hayatın içine atılmak çok zor değil. Yaşadığın yerde de bunu yapabiliyorsun. Ya ben yaşadığım yerde Berlin'de yaşıyorum ben mesela ama Berlin Yani belki %5'ini bile keşfetmemişimdir henüz. İstediğimde keşfedilecek birçok yeri var. Ha ha.
Anlıyorum. Hı hı. Haklısın. Hı hı. Kesinlikle. Neden olmasın? Evet. Hı hı. Evet. Bu noktada bir şey soracağım. Mesela sen orada yaşıyorsun, araştırıp öğrenmek istersin, keşfetmek istersin tabii ki yaşadığın yeri. Bir de, böyle, eee, ımm, öğrenci kesimini düşünüldüğünde tol eee, öğrencilerin öğrenim şekli sosyal medya z sayesinde farklılaşmış olabilir mi?
Hı hı.